<smacks lips> Anladım. Yani şimdi bu noktada aklıma şöyle bir fikir geldi: Eee, belki de, eee, sonuçta sen kendin bu işin içinde olduğun için ve, hani, tabii ki de ana dilin Türkçe olduğu için, eee, hani, bu noktada, hani, böyle, eee, yani, eee, bu işi yapan, bu işte iyi olan Türklerle konuşup öncelikle, eee, bu ihtiyacın olan, eee, takımdaki kişileri, işte, örnek veriyorum, bu animasyonla alakalı işi yapacak arkadaştan bahsediyorum. Hani, onu, ııı, belki de, böyle, tanıdıklarına sorarak ilk etapta, böyle ilerlersen senin için daha iyi olabilir. Çünkü, hani, tanıdık da olduğu için, eee, seni de bildiği için aranızda belli bir güven ilişkisi oluşmuştur diye düşünüyorum. Belki de ilk etapta bu parayı almamak onun için bir sorun olmayabilir. Eee, zaten, hani, aranızdaki o -tabii güven ilişkisine de bağlı da. Hani, eee, böyle bir fikir aklıma geldi. Öncelikle bunu yapabilirsin diye düşünüyorum. Eee, onun dışında, eee, sen de söyledin zaten, "Belki öğrenciler yapabilir." diye. Evet, eee, aslında a eee, özellikle mesela, eee, bu konuyla alakalı, işte, proje yapacağını, eee, vs. hani, böyle, Türk eee, lerin de bulunduğu, işte, Facebook gruplarından ya da WhatsApp gruplarından paylaşabilirsin. Çünkü oralarda hakikaten çok, böyle, he Türklerin de olduğu, eee, WhatsApp grupları oluyor. Eee, hani, yaşadığın yerle alakalı muhakkak vardır. Eee, hani, eee, burada da belirtirsin mesela, hani, "İlk etapta para veremeyeceğiz." vs. diye. Bunlarla ilgilenmek isteyen, eee, ya da ilgilenecek olan birçok insan çıkar diye düşünüyorum. Eee, çünkü sen de söyledin, hani, ana dilini eee, d ana dilin Türkçe olduğu için, eee, Türkçe konuşmasını istediğini, hani, daha rahat anlaşacağını vs. Bu yüzden, hani, eee, bu grupları da denersen, eee, belki doğru kişiyi bulabilirsin, ha? Ne dersin?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet.